Mmh mh. Mmh mh.
Et, heu, avec le travail peut-être, je pense que c'était une façon de de rentrer dans un réseau, heu
Mais c'était un peu comme F Facebook non?
Bah, Facebook, j'ai jamais eu l'impression que quelqu'un, heu, heu, que quelqu'un voulait rentrer dans mon dans mon dans mon profil avec une autre intention. Heu, je me rends compte que qu'il y a pas mal de personnes qui veulent être ton ami, mais après je pense que c'est des personnes qui aiment avoir beaucoup d'amis. Moi, comme je suis pas d'accord avec ça, enfin, heu, pour moi, ça fait pas de sens de d'avoir des amis qu'on connaît pas, heu heu, donc heu
Oui. Mmh mh. D'accord, oui, oui, je comprends. OK, OK. Mais quand tu dis, heu, que ces personnes-là, elles ont d'autres intentions, t tu penses à quoi plus exactement?
Bah moi ce que je pense, c'est que c'est admettons qu'il y a quelqu'un qui vend quelque chose, heu, et heu, m m moi j'appartiens au domaine du bâtiment. Heu et donc heu, il y a quelqu'un qui, heu heu, admettons qui vend des grues, c'est un exemple, c'est c'est un exemple, c'est ça corres enfin parce que je me rappelle pas de je me je me rappelle que c'était des bureaux même, des des heu, heu, j'ai eu des, heu, des gérants de de bureaux de bureaux d'études qui qui en fait m'ont demandé, heu, entre guillemets, hein, «à rentrer dans mon réseau», ou ou alors un un vendeur de grues. Mais en fait, après quand je suis allé regarder, je me suis dit: «D'accord, ils vendent des grues, OK, c'est le bâtiment, ou d'accord, heu, il est gérant de bureau, OK, ça marche, heu, il y a un lien». Mais mais quand j'ai j'ai approfondi, je i i il y avait pas de lien, donc heu, pourquoi rentrer dans dans mon réseau? Quel est le but? Et je me suis dit: «En fait, cette personne veut rentrer dans mon réseau, parce qu'elle a vu que j'étais connecté à à certaines personnes». Admettons que je connais des personnes chez Eiffage, heu, chez Vinci, admettons que je connais des directeurs, des voilà que parce que je pense que c'est comme ça, enfin, je sais pas quelle est leur intention, mais admettons que c'est cela, ça veut dire, ils veulent rentrer dans le mien, pour après pouvoir, heu, aller, heu, ailleurs, donc heu, enfin, je pense que c'est ça, hein. Heu, c'est une façon de aussi de se faire connaître, parce qu'ils finissent par dire: «Tu vois moi je vends des grues, mais je suis connecté à à cette personne et cette personne travaille ici, et donc ça veut dire que mes grues, ben elles sont top». Enfin, je bon, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça doit être qu un truc comme ça du genre.
Oui. Oui. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. Mmh mh. D'accord, d'accord. Mmh, d'accord, d'accord.